É, pelo computador, veio facilitar isso muito, né, até a pessoa é até mesmo a questão, tipo, imagina, você escrevia um texto, né, e você tinha que ir lá e e como é que você fazia? Tirava xerox, né. Tipo, agora você escreve um um documento e você imprime lá 100 páginas, pá, rapidinho.
Sim. Uhum. E hoje com a inteligência artificial, você não precisa nem escrever mais.
Exatamente, só manda, né, tipo.
Você senta, fecha os olhos pior que não dá nem para dormir, porque s é tão rápido. Hã, "escreva para mim 30 páginas, enquanto eu tiro um cochilo", pum, está pronto, você nem fechou o olho ainda. <laughs>
<laughs> Aham. Nossa, nem fala. Eu acho que assim, eu eu sou eu sou, assim, né, antigamente era o Google, eu falo que antigamente era o Google, agora é o é o ChatGPT, o ChatGPT é meu assistente pessoal, eu falo. Estava até comentando com uma amiga esses dias no trabalho, eu falo: "Oh, ChatGPT é meu assistente pessoal", ou qualquer coisa que eu precise, eu vou lá, ChatGPT. Minha filha estava doente, aí eu "o ChatGPT, pode ser isso, pode ser aquilo", ele já me mandava logo
É verdade. Uhum. Exatamen Tem gente pedindo conselhos amorosos ChatGPT.
<laughs> Acredito. <laughs> Pelos fato pelo pelo que está descrito. <laughs>
"Será que a minha namorada gosta de mim?". "Não". <laughs> "Não é não é não é para ser sincero". "Ah, ok. Então o a minha resposta é, pode ser que sim, pode ser que não". <laughs>
Pode ser que a minha resposta é: "Não tanto quanto você gosta dela, pronto". <laughs> Né, tipo.
É, verdade. Mas que bom que você gosta pelos 2. Seja feliz. <laughs>
<laughs> É mas é essa essa assim, isso para mim foi, também foi o auge. E outra coisa que para mim, eh, assim, essencial de tecnologia, é o GPS. Nossa, esse esquece. Eu não sei como é que as pessoas andavam com mapa.
Claro. A maioria das pessoas não se lembra como a como era feito a vida, como a vida funcionava sem antes do GPS. E faz só 10 ou 15 anos. Mas e a maioria das pessoas não lembra, é tão é tão parece que é que é parte, eh, que sempre fez parte da vida.
Não, sim. É, não é uma é é recente.